Ciao.
Ciao! Come stai?
Come va? Tutto bene?
Bene, bene sto studiando, perché ho degli esami università, ehm, niente spero vadano bene. Infatti, ultimamente pensavo al fatto che comunque il voto non rispecchi molto la preparazione dello studente, alla fine.
Mamma mia. Cosa stai studian Sì guarda è una cosa che ho sempre pensato anche io, infatti, eh, beata te che hai avuto il coraggio di fare anche l'università, perché io dopo il liceo, per questo motivo qua ho preferito sì, mollare tutto, perché sta cosa qua mi metteva l'ansia e mi frustrava abbastanza.
<chuckles> Sì? Esatto cioè sto ve notando come i gli studenti la vivono veramente male la scuola.
Eh beh certo, perché alla fine se cioè se basi tutto su un voto o su, non lo so, il fatto di imparare a memoria le cose, ehm, <exhales> non secondo me è sbagliatissimo anche perché, non so magari io sono una persona che, ehm, quando studio capisco i concetti e poi magari li ridico a modo mio, ma non sono molto portata per imparare le cose a memoria, e magari mi fai una verifica dove tutto su su sulla memoria, è normale che magari mi prendo un voto bruttissimo, ehm, mentre in realtà poi magari l'argomento lo so tranquillamente, ho studiato e tutto quanto.
Sì esatto. Sì. Sì. Mhmm, mhmm, in realtà io non sono cioè sono in parte d'accordo con i voti, perché non non non so che altra valutazione si potrebbe fare sulla preparazione di uno studente. Però purtroppo penso che sia molto influenzato da come il professore giudichi uhm, dalle preferenze che ha, purtroppo, perché spesso hanno le preferenze.
Vabbè sì, quello possibile. Eh sì, quello è vero. Eh quello è vero. Sì. Ma tu che che cosa studi?
Ehm Relazioni internazionali.
Cosa scusa?
Relazioni internazionali.
Ah okay.
Ah la conosci?
Mhmm, no, però vabbè posso più o meno immaginare. È una cosa ma proprio l'università, fai quel corso lì?
Sì, esatto.
Ah okay, sei al primo anno o
Secondo.
Secondo.
Ehm sì, sì, sì, sì. E poi in realtà
E anche all'università u hanno questa cosa qua delle preferenze?
Allora, in realtà no, perché siamo praticamente in 300 quindi non penso si ricordi tutte le facce. Alle superiori sì, infatti me l'aveva fatto vis vivere molto male, cioè non
Eh infatti.
passava molto la voglia, in particolare la maturità. Comunque sono uscita con un voto che non rispecchiava per niente il mio percorso e ci rimani male alla fine. Esa esat Cioè ehm, boh e
<chuckles> Idem. Idem, anch'io ci so rimasta malissimo <chuckles> è vero. No però è vero, tanti dicono questa cosa, appunto che poi andare all'università è diverso, perché i professori non ti conoscono, non non non hanno pregiudizi, quindi
Esatto, sì.
È vero, è ve
Poi ci sono vari varie modalità tra l'esame, uhm, scritto e l'esame orale, poi comunque hai tanti tentativi quindi pro puoi prepararti anche diversamente. Infatti io sono mh.
È vero. Eh anche quella cosa lì che magari è esatto c'hai non lo so, le superiori, così a scuola normale, magari hai quel giorno che non so, hai una verifica, un'interrogazione, sei un po' in ansia, non stai tanto bene, non hai dormito, non lo so. Ti va male quel quello è, quello ti rimane. All'università, perlomeno, se succede una cosa del genere, puoi decidere di di ridare l'esame, quindi prendere un voto migliore e quindi, vabbè, anche sta cosa qua è positiva.
Sì. Esatto. Fat Infatti io sono d'accordo con i voti, se però viene affiancato da un, uhm, un commento. Però dev'essere un commento sia se il compito è andata bene, sia per quelli a cui è andato ben male volevo dire.
E È ve eh sì un commento costruttivo che ti aiuta la va le volte dopo, comunque.
Esa però anche per le cose positive. Cioè comunque devi elogiare anche coloro che vanno bene.
Sì è vero, vero. È vero, vero. Sì sarebbe forse un metodo un po' che usano in altri paesi più avanzati mentalmente, rispetto a noi <chuckles> e da noi, secondo me, è un po' tutto troppo fim cioè incentrato su, appunto, il voto, mhmm, il fatto di studiare; io vi vedevo, per esempio, mhmm, quando ho fatto liceo, io ho fatto il linguistico, ehm, vedevo per esempio dalle mie compagne che magari veramente non cioè non capivano i concetti delle cose che studiavano, però studiavano tutto a memoria, ripetevano tutto a macchinetta, poi magari gli facevi una domanda <chuckles> che non era proprio mhmm, diciamo, ine non inerente, però che dovevi proprio aver capito il concetto e rimanevano mute, sì non sapevano cosa rispondere. Però magari queste qua erano le stesse che queste domande non gliele facevano, magari succeva non lo so succedeva quando ripassavamo insieme tra di noi, no. E quindi alla fine avevano sempre voti stupendi, voti bellissimi. Eh, magari gente che, non so, magari ripeteva le cose un po' più a modo suo, però aveva capito veramente bene il concetto e ci smenava, perché magari, ehm, non lo so, non non le scriveva in modo preciso non <tsk> e quindi boh per me è sbagliato.
È vero. Sì, sì, sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, ho capi di logica? Sì. Sì, sì, anche da noi. Mh-mh. Sì. Ma infatti io non nego il fatto che l'esame, uhm, è metà fortuna e metà studio, perché, cioè anche a me è capitato un esame in cui mi ha chiesto proprio le cose che avo studiato e non le cose che invece non non avevo studiato. E lì è stata fortuna.
Ah beh sicuramente fa tantissimo. Se ti esce proprio l'a l'argomento che ti piace, che hai studiato bene, top se ti esce quello che hai detto: "Minchia speriamo che non mi esce proprio questo." E poi ti esce <chuckles> lì veramente eh, ti girano anche.
Esatto cioè Eh beh. Che poi cioè ehm, il sistema universitario ho scoperto che il sistema universitario italiano, diciamo che è un po' arretrato, rispetto a quello magari, uhm, nel Regno Unito o in America. Cioè comunque si valutano anche, ad esempio, progetti di gruppo o progetti individuali, ehm, sarebbe anche interessante farli.
Ma sicuramente. Mh-mh. Beh io io ho fatto 1 anno in realtà in università, ehm, però ho fatto mhmm, a me sarebbe piaciuto fare psicologia penitenziaria, solo che abbiamo fatto i test per entrare, e erano a numero chiusissimo. Ti parlo comunque di 5, 6 anni fa. Quindi poi alla fine ne ho fatti un po', li ho fatti anche per servizi sociali, perché ho detto: "Male che vada inizio a fare il primo il primo anno di là e poi cambio." E infatti ho fatto il primo anno di servizi sociali, tra l'altro dopo 1 mesetto mi avevano già rip ripescata, solo che avevo comprato libri, tutto e ho detto: "Vabbè ormai sono qua do i primi esami e poi dopo camb fac farò il cambio." E lì effettivamente c'erano mhmm, uhm a parte che avevamo subito abbiamo avuto subito un gruppo di tirocinio, quindi avevam tanti proce progetti anche di gruppo e cose del genere, però eh, lì c'era lo stesso problema, infatti che c'era, non so tipo alle superiori, perché questi gruppi di tirocinio erano con professori diversi e ogni gruppetto era da, tipo, 20-30 persone e e c io mi ricordo che c'era la professoressa che veramente cioè, mhmm, delle preferenze non parliamone neanche, ma anche solo il fatto che io prima di andar lì avevo fatto il liceo linguistico e le a era la maggior parte avevano fatto, tipo socio sanitario, a me subito mi aveva penalizzata. Praticamente il primo giorno ci ha fatto parlare in aula davanti a tutti e a dire cosa abbiam fatto nella vita, che esperienze abbiamo, che esperienze non abbiamo, se abbiamo fatto già tirocini e cose varie. E io ovviamente, eh, non c'avevo niente, perché io avevo fatto gli stage all'estero per dire no, che non c'entravano. E lei subito in pratica mi detto: "Eh cosa sei qua a fare?" Cioè eh sì capito, così e da lì mi ha presa di mira a me e infatti poi ho mollato pure l'un l'università. <chuckles>
Sì? Bello. Mh-mh. Sì, sì, sì sì. Ah. Mh-mh. Sì. Okay. Eh beh, ma mamma mia. Sì. Ah, bello. Sì. Mh-mh. Ah, cioè Cavolo, eh, e infatti influenza tantissimo, sia come spiega il professore, che il suo il suo carattere, perché comunque disincentiva tantissimo.
Eh sì. Eh sì. Tantissimo vero? Ma perché tanti poi sono lì per abbatterti, cioè vedi una persona, non è che dici: "La sprono a fare di meglio." No anzi: "La sprono a mollare tutto." Cioè s per me è una cosa super sbagliata.
<chuckles> Sì, esatto non non ha senso, non lo so.
Eh, ma soprattutto magari alle superiori, alle medie. Quando c'è un ragazzino piccolo, che magari si deve ancora formare, che se tu lo butti giù così o gli metti in testa che non è in grado di fare una cosa, ciao, questo gli passa la fantasia davvero.
Sì. Infatti forse alle elementari non dovrebbero dare voti, probabilmente.
Eh infatti è vero, è vero.
E magari solo dei commenti. Ma voti veri e propri
Sì ma un vo infatti, esatto questa storia dei voti per me è una cosa sbagliata ma da ma anche dal momento in cui magari dai, non lo so, un 2 cioè a una persona per spronarlo. Cioè a me succedeva di vedere nella mia classe che magari davano dei voti pessimi e ti dicevan "Per spronarti, così ridai l'esame, così, uhm, capisci bene l'argomento e te lo ristudi da capo". Cioè ma io se mi arriva un 2 sinceramente di dico basta, mi hai rovinato la media, non studio più fino alla fine dell'anno e do il debito capito. Cioè
Mh-mh. E esatto! Sì. Eh, esatto, sì. Sì, sì, sì, infatti non non capisco. Infatti secondo me i professori dovrebbero fare prima non lo so, passare un test psicologico, comunque influenzi la vita di un di un bambino, di un ragazzo.
Ma sicuramente guarda. Sì perché io penso che abbiano traumatizzato, rovinato la vita a un bel po' di gente. Poi per fortuna graz cioè grazie al cielo ci sono anche quelli bravissimi che anzi ti ti ti motivano, ti ti alzano l'autostima e ti ti spronano. Però cioè se una m magari è un ragazzino un po' fragile, un po' già ribelle di suo se se trova certe persone, alla fine secondo me
Sì, sì, sì. <chuckles> Sì. Sì. Io diciamo che ho avuto la fortuna di avere professori bravi, a parte coloro che avevano le preferenze, infatti odio ancora il francese. Ehm, ma son sempre stata più dura con me stessa, quindi magari se non prendevo un voto alto, sapevo che comunque potevo farcela e e s ero molto più dura con me stessa, rispetto alle aspettative.
<chuckles> Eh no, è vero, è vero. Eh, quella cosa lì ce l'avevo anche io.
Eh, s spero di cambiarla un giorno.
E vabbè magari adesso facendo l'università così, ti ammorb cioè ti ammorbidisci un po', nel senso sei più tranquilla anche verso di te, no?
Sì, anche perché comunque sta andando molto bene, infatti sono contenta.
Eh infatti. No, ma anche perché poi secondo me te le vivi male, te le vivi con l'angoscia di appunto, di non lo so, di sentirti che è come se fallisci, solo perché magari non prendi il voto che volevi e cose varie, però è sbagliato.
Esatto. Anche perché comunque se prendi un voto brutto, uhm, cioè ti tocca cioè ci ti rimani male. Un voto che su un esame che praticamente non darai mai più nella tua vita, però comunque magari quella giornata ti influenza.
Eh, lo so, lo so. Eh sì, soprattutto dove magari soprattutto se invece ti sei impegnata, hai studiato e non va come magari volevi. Ehm, vabbè è normale.
Esatto, sì, sì, sì. Ehm, fatti poi penso che farò master ma in all'estero. Quindi poi là vedrò come sarà il sistema d'insegnamento e degli esami.
<chuckles> Fai bene, fai bene, ma cosa ti piacerebbe fare?
Eh bella domanda. Ehm, ora sono più orientata a fare un master in International Business, ma non so nello specifico in che settore voglio lavorare.
Ho capito. Quindi adesso te faresti 3 anni, quando finisci i 3 anni vai già a fare il master.
Sì esatto.
Che bello. Dove ti piacerebbe?
Poi m A i a Copenaghen, so che incentivano molto gli studenti a studiare. Infatti danno una borsa di studio e la business school è gratuita, nonostante abbia un ranking veramente alto, quindi ho detto sì, n to "Ne approfitto."
Ah. Ah cavolo. Eh vedi quei paesi lì sì c veramente ti spronano a ad andare avanti a differenza di qua, che ormai devi avere veramente tante possibilità, secondo me, anche per riuscire a studiare.
Sì esatto. Sì. Tu invece cosa fai nella vita?
Cioè io eh io <giggles> io quando s andavo all'università per appunto mettermi da parte cioè per avere un po' di soldini così, avevo iniziato a lavorare come barista. Ehm, come fanno più o meno tutti, alla fine. Solo che poi dopo, cosa è successo, che io avevo la frequenza obbligatoria quindi, eh, era diventato pesante, perché tutti i giorni dovevo andare all'università, poi quando tornavo di corsa, dovevo andare poi ca neanche barista, cameriera e dovevo andare a correre avanti e indietro, per non so quante ore, per tipo 5 € all'ora. Ehm, quindi poi dopo mi sono stufata, avevo trovato un altro lavoro s mhmm, come barista, ehm, vedendo che comunque lavorando mi entravano dei bei soldi, cioè nel senso, mi arrivava uno stipendio ormai normale, mhmm, s studiare stava diventando un peso, l'indirizzo non mi piaceva, avevo problemi con quella professoressa lì, eh, alla fine ho detto: "Va beh sai cosa? Vado avanti a lavorare e mollo lo studio". Ma anche perché io non me lo vivevo bene. Perché io appunto al al liceo ho avuto dei professori che mi hanno sempre presa di mira. I voti anch'io sono uscita con un voto che ci son rimasta malissimo, perché io comunque tipo alle medie e alle e il primo anno di superiori che l'ho fatto in un'altra scuola, ero un po' la secchiona no. Perché a me piaceva studiare, solo che, appunto, io ero una di quelle che magari non si imparava le cose a memoria e, quindi, non lo so, magari tipo in materie un po' più umanistiche, non so tipo filosofia così, andavo da Dio, e in materie dove mi chiedevi proprio, uhm, di di di non lo so, di ripeterti a memoria la cosa, io andavo malissimo. E ma proprio poi p cioè io avevo la cosa di dire: "Ma sai cosa? Non non c'ho voglia! Perché per me non senso! Me la posso anche imparare a memoria ma tanto tra 1 mese me la dimentico" e quindi io facevo un po' ehm, di testa mia. Anch'io ho odiato il tedesco che era una delle 3 lingue principali e quindi poi, alla fine, me la son vissuta male.
<chuckles> Sì. Mh-mh. Okay. Ah, beh. Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì, okay. Mh-mh. Sì. Okay. Sì, sì, sì, sì. Ma ti sei mai pentita?
Mah, un po' sì, però anche lì, ti dico, io mi son pentita della scelta che ho fatto prima del liceo. Perché se tornassi indietro non farei mai il liceo linguistico. Probabilmente non farei neanche mai un liceo, farei qualcosa di tecnico che almeno mi dava la possibilità, quando uscivo, di avere già qualcosa in mano. Ma, eh, vedi, questa è una delle scelte sbagliate secondo me del di tutto l'impostazione della scuola da noi, perché un ragazzino di 13 anni come può sapere cosa vuole fare nella vita?
Sì, sì, sì, sì. È vero. È vero. Concordo, su questo concordo, infatti che poi influenza anche sul futuro, perché ad esempio, uhm, io avevo vola avevo valutato medicina, ma ho fatto un tecnico, ragioneria. Cioè e, capisci che comunque non avevo i requisiti io qua, alla fine per entrare, fare il test esatto. Dovrebbero insegnare un po' di tutto, così quando esci puoi provare qualsiasi università alla fine.
Ecco. Eh. Eh certo, ti limita tantissimo questa cosa, sì, sì. Brava. Eh, esatto, ma almeno f ti fai non lo so quei 2, 3 anni dove fai un po' di tutto, capisci cosa ti piace, e da lì puoi scegliere ma, cioè se no cosa come fai a capire. Io infatti no, sta cosa ci sono rimasta malissimo, nel tempo, perché infatti ho detto: "Cavolo io ho sbagliato tutto nella vita, mi sono cin fatta 5 anni a farmi un mazzo così, per ritrovarmi a dire so stati 5 anni inutili perché adesso non mi portano da nessuna parte." Però vabbè. <chuckles>
Esatto. Sì, sì, sì. Esatto. Non so. Eh sì. Sì. Anche perché poi il mondo del lavoro non non guarda il voto di laurea o di maturità alla fine, fortunatamente.
Beh, quello meno male. <chuckles>
Es esatto, mamma mia.
Sì, sì ma infatti poi meno male che, boh, mi hanno presa anche senza esperienza, ho fatto un anno a fare l'impiegata di logistica e customer service quinde quindi per fortuna adesso un po' di basi su quella roba lì ce l'ho. Ma è stato proprio una fortuna, perché avevo una conoscenza, se no sarei rimasta probabilmente al bar per tutta la vita.
Anche se s Esatto. <chuckles> E ora ti piace il tuo lavoro?
No infatti l'ho mollato. <laughs>
Oka <chuckles> Va beh. Spero che troverai la tua strada.
Eh spero che anche te vada bene e, mhmm, e in bocca al lupo per Copenaghen.
Speriamo. Grazie. Ciao.
<chuckles> Niente, ciao è stato un piacere parlare con te. Cia ciao.
Anche per me, ciao.